Nah itu dia, makanya aku jadi mikir kan, sementara itu, aduh sebenarnya di tas ransel itu aku punya tisu basah, Kak. Makanya begitu beratnya karena aku bawa tisu basah, tisu kering segala macam komplit ya karena aku tahu di sana itu, eee, kan biasanya pakai gayung ya dan mereka aja bingung kan untuk, eee, apa gimana cara untuk, eee, bersihin gitu kenapa, flush-nya gimana gitu kan, tuh, eee eee, kotoran gitu, misalkan kita habis, eee eee, buang hajat gitu kan, misalkan buang air kecil atau buang air besar mereka enggak ngerti gitu kan karena sini kan beda. Heeh, pas balik aku bilang, eh tadi tuh kamu tahu enggak gitu loh, tas ransel tuh ada tisu bas ya dia nggak kepikiran namanya laki-laki ya. Kan yang biasanya masuk-masukin barang aku Kak, dia nggak tahu apa isinya di tas itu kan. Nah, aku jadi bingung, itu jadi dia gimana? Aduh, ini sebenarnya agak-agak, maksudnya, eee, jadinya, aduh malu gitu ya. Jadi dia nyuci tuh ya, dia bingung, ya udah dia jadi kayak dia bersihinnya tuh di di atas ember itu loh gitu loh, Kak.
Oh. Ya. <chuckles> Heeh heeh. Oalah. <chuckles> Iya. Oalah. Heeh. Oalah, jadi terkontaminasi ya Kak ya. <chuckles>
Ampun itu kan air bersih gitu loh. "Aduh!" aku bilang, "Ya habis mau gimana lagi?" kata dia gitu
<laughs>
Aku yang malu. Aku bilang, "Ya ampun kasihan loh."
Oke, ya ampun. Tapi tapi nggak papa ya? Maksudnya, udah gitu apakah makan obat atau gimana untuk jadi sehat lagi?
Eee, itu masih la Aku kasih, ya norit gitu bisa aku bawa juga gitu ya obat ya. Tapi kan gak langsung menolong, Kak. Aku jadi nanya sama dia, "Gimana nih apa pulang ke hotel?" karena kita masih lanjut ya, turnya. Tapi dia bilang, "Enggak enggak ikut deh." Karena dia pikir kan udah keluar, udah aman. Tapi kalau lagi sakit begitu Kak, eee, ya enggak, tru ya enggak apa, maksudnya enggak stop sekali, terus menerus kan karena dia punya perut kan protes tuh ceritanya. Heeh, nah di tempat berikutnya lagi nih aku lagi bayar di kasa, dia jadi kayak nggak bisa melihat tanda toilet, Kak. Begitu melihat ada tanda toilet dia langsung masuk.
Bawa juga norit. Waduh keren. Iya sih. Heeh. Sensitif? Iya, heeh.